Aham. Aí eu consigo me exercitar também, mas de uma forma, né, mais indoor e dentro de casa. E, eh, talvez isso acabe me animando pra fazer um uma musculação, pelo menos, ali, umas 2, 3 vezes na semana?
Exatamente. E essas aulas que eles têm, ah, principalmente depois da pandemia, né, que todo mundo, eh, teve que faz se virar, né, fazer com personal online e tal, tem muita gente que se especializou nisso, né, então as as aulas, eu já tive a oportunidade de ver algumas, hã, elas ficaram muito mais dinâmicas, sabe, muito mais divertidas. Então eu acho que você tem aí um puts, um leque de opções. Você pode pesquisar no You é.
Uhum. Sim. Ah, isso é bem interessante. Você acha que vale a pena eu investir, eh, eu vi na Amazon que eles vendem alguns pezinho, sabe, de 3, 5 quilos. Você acha que vale a pena eu investir nisso?
Eu acho, eu acho, porque eles não são caros, e pra você que precisa realmente fortalecer os músculos. Às vezes você pode tá lá sentada no sofá, você fala: "Ai, quer saber? Eu vou levantar 1 pezinho", você não deixa de fazer uma coisa, entende, você não é porque você tá lá sentada vendo uma televisão é, faz alguma coisinha.
Não. Uhum.
No momento que dá, né. Se não é um investimento alto, não é. E eu acho que vai fazer um bem enorme pra você.
Realmente, faz muito sentido isso que você disse.